Hıı. He he.
Burada, aaa, mesela şu, eee, kitap meselesi, hani, bu, şu anlama gelmez, hani, roman okumuyorum anlamına gelmesin. Onu söyleyeyim unutmadan. Hani, kendimi, iii, böyle psikolojik olarak iyi hissetmiyorsam, eee, sevdiğim bir yazarın kitabını da, eee, eee, romanını da severek okurum. O da ayrı bir konu yani. Eee, her zaman böyle yaptığım, işte, bir, eee, bilimsel gerçeklik olsun diye bir şeyim yok. <chuckles> Bir zorlamam yok.
Hı hı, hı hı. I hı, hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı, hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. O! Ne güzel. Hı hı. <chuckles> Tabii ya. O zaten çok insanı yoran bir şey olur. Ya, zaten o hobi değil de biraz görev gibi olur, değil mi günün sonunda aslında, hani, hep kendim, geliştireceğim, hani, ı ı Hah! İşte, ders kitap okur gibi olursun, çok ciddileşirsin aslında. Yani, onun da çok bence manası yok. Hobi birazcık daha keyif için. Zaten, hani, bizi rahatlatması gereken bir şey ya, açıkçası günün sonunda, yani, tabii birazcık yorması gerekiyor ama sonra rahatması rahatlatması gerekiyor. Yani, mesela haftada 1-2 gün böyle hobilerimize zaman ayırsak aslında gayet de, hani, eee, düzenimizi bozmaz, değil mi ne dersin? Dahi yam hepimiz çok yoğunuz, tempomuz kuvvetli ama, hani, haftanın birkaç günü de bence, hani, intar Instagram'da reels kaydırmaktansa mesela hobimizi yapalım, değil mi açıkçası?
Ya, çok ciddileşiyor, aşırı ciddileşiyor. Aynen. Hı hı, hı hı. Yok, yok. Kesinlikle bozmaz ya Evet, şeye bak; yani, sen, eee, o akıllı telefon sana her hafta şeyi veriyor; senin, işte, bu haftalık ya da günlük, eee, sosyal medyada geçirdiğin süreyi sana veriyor. Hani, onun 2 saatten az olduğunu düşünmüyorum.
Hı hı. Evet, evet. Ha ha. Tabii ya.

Hıı. Heh, mesela.
Eee, hani özellikle karşı cinsten biriyle tanışabilmek için, güzel bir şey yani bu, eee, böyle şeyler var. Eee, onun dışında, eee, ilgi duyduğun bir alanla ilgili, yani mesela satranca ilgi duyuyorsun diyelim mesela, o satranç kulübüne üye olabilirsin. Orada yine seninle bu zevki taşıyan... He, şey yapardım ben şimdi aklıma geldi, eee, doğada yürüyüş yapardık. Eee, orada doğada yürüyüş kulüpleri olur genelde. Ya ben de, hani, rastgele birine üye olmuştum.
He he, he he. Doğru, değil mi? Hı hı. Doğru, katılıyorum. Tabii ya. Hı hı. Hah, hah. Olabilir. Hı hı. Hı hı. Hıı. Nedir? Ah. Ne kadar güzel ya. He he, he he. Hımm. Hı, e güzel. Sonuç olarak hepsinin zaten amacı aynı. Hı hı. He he, he he.
Hani üye oldum derken bir toplantısına çat kapı gittim, tamam mı? Ve orada inanamayacağın şekilde tam kafana denk insanlarla karşılaşabiliyorsun.
Hıı. Vay be! Ne kadar güzel ya. Aslında dediğin her noktada haklısın. Mesela, hani bekâr insanlar tanışmaya gidiyorlar. Hani belki flörtleşme bile orada oluyor olabilir açıkçası. Ya da mesela, yine kendi yaş grubu olan insanlar mesela, atıyorum hani kitap okuma kulübü gibi bir şey olsa veya ne bileyim, eee, hob hobi kulübü olsa, ne bileyim, yaş grubu yüksek olsa mesela oranın açıkçası onlar kendi aralarında iyi anlaşabilirler veya örgü örme, eee, ho grubu gibi bir şey aslında. Dediğin gibi, yani, sosyalleşmeyi, sosyalleşmeye katkı sağlıyor. Tabii herkesin amacı farklı sosyalleşirken. Hani kimisi flört için, kimisi arkadaş bulmak için, kimisi kafa dengi bir insan bulmak için ama dediğin gibi yani, evlenince sanırım biraz daha aslında, hani, hobin, ailen oluyor, değil mi günün sonunda aslında?
Tabii, olur, olur. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, evet, genelde aileyle ilgilenmek zorunda kalıyorsun. Çok fazla sana ait zaman kalmıyor açıkçası. O yüzden, eee, ailecek mesela beraber yapılabilecek aktiviteler peşinde koşuyorsun. Yani <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hıı. He he. Heh, heh. Hımm. Ne kadar güzel aslında. O da çok bağları kuvvetlendiren bir şey aslında, değil mi?